いや、実はちょっと聞いて欲しいことがありまして。あの、はい、ちょっと彼と同棲をし始めたんですけども。あの、ちょっとそれに対して私がなんか、「今までこんな私、なんかダークなところあったっけ」ってぐらい、ちょっと最近感情の起伏が激しくって、それちょっとなんかアドバイスいただければなと思いまして。
あ、そうなんですね。はい。 あ、もちろんです。なかなかね、あの、ん、他人と同棲って難しいですよね。
え。え、そうなんですよ、なんか、やっぱ今まで離れてる時とかは、こういつもこう会うたびに、「あ、かっこいいな、今日も素敵」って思ってたのが、なんか、一緒に暮らし始めて、「え、立ちションしてる」とか、「なんか真っ白な <laughs> 真っ白なバスタオルでなんかブルーベリーを落としたやつとか拭いてぶバスタオルが真紫になってる」とか、なんかこう、ガンを打つのが趣味で、で、その何かこう、ん、ガンのなんか銃痕みたいな、そういうのとかも真っ白のバスタオルでこうキュッキュキュッキュ拭くんですよ。で、もちろんもうなんかそんなの洗っても落ちなくって、もうなんか、あの一緒に暮らし始めた時に買ったなんか6枚セットのバスタオルなんかもう全部世界地図みたいなあの、汚れついてるんですよね。で、なんか
<chuckles> ふへ。<sniffs> <sniffs> <chuckles> <chuckles> あら、それはなかなか激しめですね。<chuckles>
え、そうなんですよ、ブルーベリーだわ、そのなんか銃弾みたいのだわで、もうなんかもうハイターとかそういうのも追いつけないみたいな感じで、で、ん、なんかこう、な、あの立って、んん、あの立ちションされてる姿とか見て私なんかもう、一回一回、「いや！」って思ってちょっとすごいなんかカーとイラつきが止まらなくってですね
ああ、そうなんですね。なかなかなんかあの、ね、カルチャーショックっていう感じですね。
あ。 え、そうなんです。で、なんあんはい。
ええ、え、ちなみに、あの、すいません、タチションって、どこどこでしてるんですか？
はい。 えっと、あ、立ちション立ちションっていうんですかね、あの家のおトイレであの、うえ、おおてあの、おとおしょんをする時に立ってそのままあの、蓋蓋二重のを開けて、ジャバババボってされる、うてるんですけど、なんか私今までのこうあの父だとかあのその他の男性とかあのみなさん座りながらされてたので、やば、れっちゃ勢いよく立ってしてるって思ってなんかショックで
おお。 おお。 ああ、あ、でも、それに関してはまあ、男性だったら割と普通じゃないかなと思うんですけど、逆になんかもうそのね、おお父様や他の方は、結構ね、気を使われるタイプだったと思うんですが、まあ
はい。 ああ。 え。 女々しかったってことなんですかね。
いやいや、女々しいとかではなくて、やっぱなんか礼儀正しいつていうか、なんかね。ま、それうなあの、今の彼は多分そんな座ってするっていうあの、考えも無いんじゃないかなって、ちょっと1つ感じました。
<chuckles> はい。 ああああ、なるほど。

はいはいはいはい。ああ、そうですよね。ああ、なんか今いそのと思い返すとちょっと恥ずかしいですわ、私なんかもう意味もなくいきなり怒り出すガミガミばばあみたいな感じでやっておりました。
いやいえ。<laughs> ね、ま、でもね、おもの、原因も少しは分かってるかもしれないんですが、多分なんかね、そんな何か、わ、そこまで深く考えていなさそうな感じが伝わってきたので、ま、やっぱりね、あなたのストレスになるのはほんとに良くないので、絶対に話し合うのが一番いいと思います。うん。
はい。 <laughs> はい。 う、ま、確かになんか、いい意味で単細胞みたいな感じのキャラクターなんですよね。なんか細かいこと気にしなくてハッピーみたいな。だからなんか思い返すと、そんな、真っ白なタオルを買った私が悪いですわ、そもそもよく考えたら。<laughs> はい。
ええええ。はい。 あ、別に悪いとかそういうんではないんですけど、やっぱりね、あの、もう彼が使うのはそんな綺麗なタオルじゃなくて、とりあえずもう薄汚れたタオルとか、もうそのまま、今汚れたままのタオルとか、で、それを彼専用にして、あなたはもうね、新しいタオルを、あ、ね、買って綺麗に使うっていうのが、とりあえずは、一番いい解決方法かなって、それに関しては思いますけどね、うん。
<laughs> <gasps> あ。 そうですね。いや、確かにそうだわ。うん。
ね、そしたら怒らなくてもいいし、汚れてるのも気にしなくていいしって。うん。
え、確かに、しかもおんなじタオ白いタオルを二人で使ってるから、「え、待って、これってさっき床に置かれてたタオルじゃないの？私の方にかかってるけど」みたいな、疑心暗鬼になってたとこもあったりしたんですよ。なんか絶対同じタオル使いたくないみたいな、愛してはいるもののみたいなそういう気持ちがあって、<laughs> なので、ちょっともうこれ、なんか、これを機にほんと、彼のはもう迷細でもなんでもいい。私はなんかちょっとグレーとかみたいな感じで、なんか、ちょっと完璧にタオルとか分けるとか、その、自分が出来るところから始めて、なんか、いちいちそういう小さいことに「キー！」ってならないようにしてみます。
<laughs> <laughs> はい。